まあ、何かの縁か、台湾人の方と結婚しまして、今現在もはい、はい、いる状
ああ、なるほど、ご縁があったんですね。へえ、ずっと台湾に住まわれてる。
そうです。だから不思議なはい。
へえ。なんか、す台湾に行って日本語を教えるってことがすごく運命的な出会いであったり、こう、将来を形成していくキャリアの出発点でもあったんですね。
ご縁 そうですね、全てはやっぱりそこから始まったんだなっていう、とは思います。はい。
はい。ああ、面白いですね。ええ、じゃあもし、タイムマシーンで、ま、台湾行く前の当時の自分に会えるとしたら、何かアドバイスすることってありますか？
うん。 行くなとは言わないですけど。
はい。
まあ1年で帰って来いよ、日本に帰った方がいいよとは言いますかね。<laughs>
あ、ええ、それは何故ですか？<chuckles>
やばりちょっと、自分の中で、その、はんもともとやりたかった仕事が、ま、やれなかったっていう後悔も無きにしもあらずなので。
はい。 うんうん。 ああ、なるほど。それを挑戦するきっかけにしたらいいんじゃないかなっていうようなアドバイスも
はい。ま、ではい。 はい。いいんじゃないかなと、はい。まあまあ大学院までは出てもいいけど、大学院卒業したら、まあ、すぐ帰った方がいいっていうアドバイスは <laughs> しますね。
ああ、面白いですね。 うんうん。 あ、<laughs> え、めじゃもういそっからずっと住まれてるっていうことなんですけど、言語的にはもう、台湾台湾台湾語、まあ中国語、英語も話されるんですか？
はい。

私自身がまず、中国語も何も話せなかったので
はい。
台湾っていうもまあ、また何十年前の話なので、まだ、そんなに栄えてもなかったですし、場所が、あの、都心ではなく、田舎の方の場所だったので、中国語も話せない人が行くなんて、どっちかっていうと心配されるよりかは、馬鹿なんじゃないみたいなことを、言われました。はい。なんか、変にはい。
はい。 はい。 はい。 ええ、すごいチャレンジャーじゃないですか。あ、そうなんですか。そん中ではい。 それを聞いてどう感じました？頑張ってやろうって思ったんですか？それとも、あう、気にしない、これ、ちょっと、興味持ったからやろう、みたいな感じだったんですか？
まあ、その2つ目の方です。全く何も気にしなかったですし、まあ、いったった1年っていう契約だったので
うんうん。 はい。
しあと、台湾に行ったことある友人から「別に中国語が話せなくても、生きていけるよ」みたいなことを「旅行ができたよ」ってすごい言われたので、それを信じて、何も調べずにそのまま行ったんです。
うん、ふん。<chuckles> へえ。 はい。 ええ、すごいですね。そのまま、いえ、それは、初めての海外で、ええ、海外に行った経験でした？
はい。 それは違うんですけど、初めて中国げん中国圏に行ったのがその台湾が初めてだったので。はい。だかす
うーん。 ああ、なるほなほ はい。へえ、じゃ、まあ、海外の経験があったから、そこまでね、気負う必要もなかったっていうのもあるかもしれないですね。ただいちねんかんってすごい長いなと思うんですけど、実際にどうでした？1年間過ごしてみて？
はい。